Certo.
accendersi e quindi faccio faccio quello, poi torno a letto, cioè, hai capito. <chuckles> Sono spregiudicata in queste cose, torno a letto <chuckles> e lavoro un po' da letto. Io non è così che faccio, mi guardo le le mail che mi sono arrivate, rispondo alle mail che maga a cui posso rispondere con 3 parole, ehm, mi segno le cose da fare nella giornata, e ed è fantastico.
Molto is Beh, ci sta. Mh. Giusto. Io mhmm, questo lo diciamo lo, mhmm, faccio per fine settimana.
Eh, bell
Po' più tempo, diciamo, per il fine settimana.
Eh, sì. S guarda, fine settimana io tante volte lavoro, eh. Quindi, cioè, bello, ma è un lavoro bellissimo ma, mhmm, per per fare questa vita, nel senso, per riuscire avere delle ore libere durante la giornata devo ogni tanto anche lavorare nel weekend, quindi
Certo. Sì, sì, io organizzo la settimana in modo che poi a fine settimana <swallows> non ho niente da fare, credo bucato, mhmm, passare straccio. Mhmm, sono libera. Mh.
Ah, okay. Eh, no, guarda io faccio il bucato purtroppo in base al tempo, nel senso che adesso <chuckles> stamattina molto e eroico, ho fatto 2 bucati, ma adesso piove. <chuckles>
Ah, certo, anche quello. Eh. <chuckles> Vabbè, è sempre è una questione di karma. Quando tu ti organizzi per fare il bucato deve piovere, è come quando lavi la macchina.
Eh, ma c'era il sole. <chuckles> Ma c'era il sole fino a un secondo fa, anzi, adesso è tornato fuori di nuovo il sole, e vabbè. E. adesso ritiro fuori il bucato perché sennò prende quell'odore che, insomma, non mi piace, di umidiccio. <chuckles>
Mh. Eh, esatto. <chuckles> Eh, di umido, e mhmm, di chiuso. Mh-mh.
Sì, sì, stupendo. Però, ecco quindi io alzarmi presto mi piace soltanto, sai quando, quando sono in vacanza. Quando sono in vacanza, quando devo prendere un aereo, quando devo viaggiare. Lì sì che mi piace alzarmi presto perché mi devo godere tutto quello che c'è.
<coughs> Poi un'altra cosa che faccio Mh-mh. Ah, vabbè. Mh. Devi organizzare la giornata. È la stessa cosa che faccio pure io. Quando sono in vacanza sono, mhmm, paradossalmente più iperattiva <swallows> di quando ho la settimana lavorativa, il che, mhmm, normale per carità.
Eh, sì. Ma perché poi non hai da fare tutte le cose di casa che son pesanti.
Mh-mh. E non hai lo stress de di rivedere i colleghi soprattutto. Mh.